いえ、あの、私はどっちかっていうと、あんまり体重計の数値に、一喜い一憂する、あ、方じゃなくて。何ですかねこう、ええと、例えば、あの、ジャケットがスラッスルッと着れるとか、こう、なんか、二の腕で引っかからないとかですね。ええと、あの、スカートを履く時に、ちょっとウエストがきつくないとか。そっちの、こう、感覚の方を重視するんですね。うん、なので、今、確かに言われてみると、昔の、例えばスーツとか着ようとしたら、かなり、ちょっと「冒険になるな」みたいな気はするので。やってみてないですけど、なんか「ファスナー上がるのかしら」みたいな。そういうことですね。はい。なので、せめて、ちょっと、あの、お勤めしてた時の体型に戻りたいんですけど。それには、あ
はい。 うんうんうん。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 あ。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 はい。 うん。あ、じゃあ、その、体型と、ま、ちょっと、そういう健康面を、こう、けちょっと、気遣ってっていうことですね。うーん。
そうですね。はい。はい。なので 一番、い多分働いてる時と今と違うのは、歩く量なんですよね。
そうですね。通勤とかがないと歩かないですもんね。
ねえ。。 そうそうそうそう。通勤って結構歩くんです。だから、都会人の方が歩いてるって、よく、あのあの、ニュースでも言われてるじゃないですか。ええと、田舎だと結構、車の使用率が高いから、あの、結構歩かないんだけど。都会人は、しょうがあの、ええと、駐車場が高いので、あの、通勤にね、電車使ってるので、嫌でも歩きますみたいな。
はい。 うん。 あ、うん。そうですね。はい。 はい。
うん。確かに私も、大江戸線とか歩いてた時には、あのあの、地下地下ウン階から、そう、上がっていかなきゃなんないので、結構歩いてたような気がすんなあとか思うので。
あ、遠いですもんね。はい。 ええ。はい。なるほ。あ、じゃあ、それを意識し始めて、まあ、1年ぐらい前にって仰ってたんですけど。ま、その、なんとか運動センターは遠いので、ちょっと、あの、日常で取り入れられる運動とかっていうのを、とあの、始めたんですか？